Oggi mi piacerebbe approfondire con te un tema abbastanza delicato per quelli che sono i fan di film e serie tv, cioè il doppiaggio. Hai un'opinione, uhm, su questo argomento, in positivo o in negativo?
Sì, certo. Ah. Sì, uhm, più di un'opinione perché <chuckles> oltretutto nella mia vita mi sono cimentato anche, ehm, in in un corso di doppiaggio durato alcuni mesi per per diversi anni, ehm, sì, proprio mi muovevo dalla mia città natale, andavo appunto nella capitale, a Roma, a fare questo corso di doppiaggio, perché sarebbe stato somma il mio sogno riuscire a a lavorare come come doppiatore per, mhmm, appunto, film, serie tv e quant'altro. Ehm, il ruolo che ha il doppiaggio nei film è, mhmm, fondamentale, nel senso che se il doppiaggio è fatto bene, ehm, prende proprio valore il l il film. Ehm, invece se magari un gran film, fatto in in lingua originale è appunto ehm, è buonissimo, il doppiaggio, viene fatto male, purtroppo va a perdere, capito, anche se è un gran film, va a perdere per colpa del doppiaggio fatto male.
Ah, interessante. Vero. Hai un esempio di un film dove trovi che il doppiaggio sia fatto molto bene o comunque un personaggio che ti è rimasto iconico da questo punto di vista?
Allora. in in realtà ho una, mhmm ti rispondo in maniera molto più ampia perché, ehm, anche con questo corso che che che ho fatto, ehm, appunto si andava a elogiare spesso e volentieri tutta la casta dei doppiatori italiani, perché, ehm, in realtà i doppiaggi in Italia sono fatti molto bene, divinamente. <clicks tongue> Mentre in altri paesi, ehm, decisamente no. Ad esempio i doppiaggi in spagnolo sono abbastanza imbarazzanti. Ehm, pe proprio per per il tipo di lingua che è, e come viene magari cantata, ehm, la uhm, l hai presente come parlano no, gli spagnoli, tutto un po' che sembra sembra sembra quasi cantato l il loro il loro modo di parlare. Tante volte con il film non ci azzecca, tant'è che proprio i, mhmm, i produttori, ad esempio da Hollywood, uhm, quando spediscono la pellicola nei vari, uhm, paesi mandano sempre anche un un referente, ehm, quindi un loro uomo che, uhm, vada ad ascoltare la la qualità del dell'audio una vol piato in quella lingua il il film. E, ehm, persona darà un feedback, ehm, anche senza sapere la lingua, semplicemente vedere come si appiccica il suono alle parole, guardando lo scher
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Quindi siamo abbastanza fortunati da questo punto di vista nei film italiani. Ti è capitato di fare qualcosina di anche nel piccolo, di qualche film doppiato, corto?
Eh sì, vabbè Sì assolutamente. Sì, sì, mi è capitato, mhmm, ne di fare tantissime prove durante le le ovviamente, le lezioni. Ehm, ci mettevano appunto dei film famosissimi, uhm, anche con, che ne so, Al Pacino, Robert De Niro, così e noi dovevamo provare a, ehm, a dare la voce a scene iconiche di film, ovviamente visti e rivisti però, ehm
Okay, quindi proprio sul pratico.
Esatto, però poi mi è capitato anche di, ehm, proprio, mhmm, lavorare, ottenere qualche parte per, uhm, dei mhmm, cartoni animati, ehm, in particolare per i Gormiti, poi per per i Puffi ehm, mhmm, perché dicevano che avevo una mhmm, questo studio che mi aveva preso col provino, ehm, diceva che avevo una voce molto, ehm, particolare, molto nasale e il direttore di questo studio pensava che la mia voce appunto si a appiccicasse molto bene a un personaggio dei cartoni animati.
Okay, adesso non voglio, ehm, metterti in imbarazzo, ma se vuoi fare un pezzettino di doppiato che ti ricordi, mhmm, ben volentieri.
Ma no, se non se non se non ci sono soldi non non lo faccio gratis. No grazie. <chuckles> E poi comunque mi servirebbe il video per fare il il doppiaggio.
Okay. Va bene. Comprensibile. Okay, okay. Ehm no, comunque è chiaro, quindi hai proprio un interesse molto forte su su questo argomento. Ehm, volevo cora sapere, appunto, quale lingua, parte lo spagnolo, trovi, uhm, molto difficile da doppiare o comunque trovi che magari la versione in lingua originale sia più bella da ascoltare o comunque da vedere?
Sì. Allora, ehm, nonostante, uhm, appunto, ti abbia detto che il l lavoro dei doppiatori italiani sia fantastico, il risultato finale sia, mhmm, davvero buono, ehm, nessun doppiaggio riuscirà mai ad eguagliare il la tonalità, e il l livello di recitazione dell'originale. Quindi, f f fondamentalmente, il doppiaggio rovina i i film, non li va a migliorare perché, mhmm, gli che che io ricordi non no mhmm, non e cioè, non esiste un film in cui il doppiato è è meglio del dell'audio originale, quindi, <clicks tongue> fondame così.
Quindi, un discorso molto generale. Okay, uhm, mi mi è chiaro quello che stai dicendo. Uhm, diciamo, uhm, te la metto come compromesso, allora. Uhm, quando guardi un film, uhm, puoi decide, appunto, di vederlo in lingua originale, con i sottotitoli, perché, purtroppo, uhm, le persone non conoscono tutte le lingue del mondo, quindi, cioè comunque una una cosa molto limitata. Ma, poniamo, ad esempio, un caso facile, quindi, un film in inglese, me lo guardo in nina in lingua originale
Okay. Cet certo.
mhmm, magari, posso perdere, non so, uhm, alcune sfumature, alcune battute, perché non conosco così bene la lingua, cioè in modo così, uhm, dettagliato. Quin devo fare uno sforzo ulteriore, uhm, di leggere il sottotitolo. Dall'altra parte, posso, uhm, <tsk> punto, usufruire di un film doppiato, di perdere un pochino su quella che dici la qualità, però, uhm, fruire di un di un prodotto fatto e finito, che non mi richiede uno sforzo. Nel tuo caso vale lo sforzo, oppure, non so, alterni un po' tra le 2 cose, cioè tra doppiato o non doppiato, come cosa fai nel tuo quotidiano?
<clicks tongue> La mia la mia scelta, quindi, di come come vado a a vedere un film, se in originale, col doppiato, se coi sottotit
Tenendo conto anche di questo sforzo, esso, non non conosco le tue capacità linguistiche, ecco.
Sì. No, ehm, sai che ti devo dare una una risposta un po' ridicola, ma, è davvero così. Dipende da quanto da quanto sono stanco, nel senso che, mhmm, <tsk> uhm
Eh, mi sembra un buon punto, in realtà, non è ridicolo.
O ovviamente, comunque, vedere io b so l'inglese lo so abbastanza bene, anche perché, uhm, sono sposato con una donna americana, quindi, per forza di cose ho dovuto ho dovuto impararlo. Però, ehm, diciamo, che, comunque, nonostante il mio live di livello di inglese sia buono, uhm, specialmente se il dialogo in un film è molto, uhm, veloce, specialmente nelle commedie, se noti, uhm, le battute sono molto più c'è molto più ritmo, uhm, quindi, mhmm, in una commedia, comunque, faccio un pochino, uhm, fatica ancora vede cioè, se sto in piena forma, me lo vedo, però se sono un po' stanco, uhm, magari attivo i sottotitoli, però allo stesso tempo se attivi i sottotitoli, uhm, mi perdo un po' il film, perché ogni tanto se non capisco una cosa, butto l'occhio sul sottotitolo, ehm, <tsk> uhm, pende da quanto stono stanco. V la mia preferenza in in mhmm, in se sono in forma, è vederlo in lingua originale.
Sei stato obbligato. <giggles> Esatto, era proprio quello il punto. Era proprio esattamente questo, nel senso, richiedendo uno sforzo, uhm, una persona può decidere di sacrificare di in termini di qualità proprio
Sì.
per limitare, l suo effort in quello che è la visione del film. Quindi, okay, mi mi mi ritrovo con quello che dici. Uhm, invece, per quanto riaprendo un pochino il tuo capitolo di esperienze di doppiaggio
Cert Sì.
mi viene un un po' un dubbio. Cioè, l'attore, nell'immaginario, è una persona che, uhm, studia il personaggio, per metterlo in scena. Per quanto riguarda, invece, il doppiatore, c'è questo studio?
Mh-mh. Assolutamente. Ti dirò di più: a me, mhmm, sarebbe, ehm, piaciuto, ehm, lavorare anche con i film, serie TV, però tante volte, ehm, quando mi sono presentato negli studi di mhmm, di doppiaggio, ehm, a fare il co mhmm, l cosiddetto provino, ehm, appunto ti mettevano lì e ti facevano provare una parte su un film, serie TV, somma, ti davano un personaggio e ti dicevano: "Prova a fare ste battute." Ehm, è fondamentale, ehm, aver un un livello di recitazione alto, quindi avere no non basta, per dire, un corso di tecniche di doppiaggio, seppur lungo, perché son stato in ballo diversi mesi per per tre tre anni; uhm, n n non è sufficiente, ehm, perché si chiama doppiatore apposta perché devi essere un attore. Quindi è molto più semplice ottenere una parte da doppiatore avendo degli anni di esperienza come attore, perché vai a, mhmm, studiare un sacco la dizione piuttosto che, appunto, proprio la recitazione e quindi sì, è è fondamentale riuscire a capire le le le tecniche no, che ci sono dietro a mhmm, a a una battuta, riuscire a psio psicologicamente ad entrare nel ne nella testa del del personaggio, quindi a immedesimarti in quel personaggio e quindi sì, è è un lavorone e devi avere proprio delle esperienze di recitazione, teatro e quant'altro.
Mh-mh. Chiaro. Chiaro, no, sulla parte di, ehm, competenze era chiarissimo, mhmm, quello che appunto che, mhmm, era un po' un dubbio volevo chiederti, era appunto lo studio del del personaggio da doppiare, quindi okay, mi è mi è chiaro. Quindi vabbè tu hai fatto più cartoni animati, che tipo di studi hai fatto?
Sì, che poi sì che che poi, ehm, no non è che c'è tutto questo tempo per studiare, è per quello che bisogna essere, ehm, rodati e devi, insomma, saper, ehm, anche solo leggendo il linguaggio del corpo pochi secondi, riuscire a capire, ehm a leggere la situazione, in che situazione si trova il personaggio, qual è il suo stato d'animo, che cosa deve dire, come lo deve dire, sta urlando o sta o lo sta dicendo, ehm, sottovoce, quindi sussurrando. Ehm, devi capire tutte queste cose ma, ehm cioè non non è che ti fanno vedere la ehm, il video 15 volte, eh, te la fanno vedere 1 volta in originale e tu già alla seconda volta devi provare a a inciderla e ti danno tipo 2 possibilità. Quindi è re a catturare tutto in pochissimo.
Mh-mh. Okay, ma allora quindi non non c'è un vero stu cioè nel senso, mhmm, la psicologia del personaggio, del perché si comporta in un certo modo, questa parte non c'è. Cioè tu arrivi
Eh no, lo devi cioè lo studio nel senso che quando ti danno il lavoro, ti danno il copione, ma te lo danno anche cioè il più delle volte il giorno che ti presenti in studio per per lavorare; tu leggi velocemente il copione e da que devi stare molto attento dalle informazioni che ti dicono c com'è la situazione, com'è lo stato d'animo, ehm, cioè se co cosa è successo, ti raccontano un po' la storia, tu devi riuscire in pochissimo a mettere insieme tutte queste informazioni e quindi dare un tono e recitare la battuta in un certo modo. Però appunto hai pochissimo tempo lì e riuscire a fare tutto in maniera giusta è perché c'è un sacco di lavoro tuo, personale, alle spalle, proprio da attore. Perché una persona qualunque non non riesce in così poco tempo a ad azzeccare, combinare tutti questi fattori e far uscire una battuta, insomma, ehm, a a a livello di insomma, di dire: "Oh cavolo, com'è doppiato bene questo questa parte."
Ah, okay. Certo. Beh chiaro, è proprio una professione quindi bisogna avere anche un certo grado di esperienza. Ti chiederei ancora, visto che l'hai citata, la dizione. Mhmm, nel linguaggio, diciamo, ordinario non non si parla in dizione. Uhm, trovi che nel doppiaggio, ehm, sia una componente molto importante, nel senso: viene fatto effettivamente tutto in dizione o ci si piega, poi, a quello che è il parlato volgare, tra virgolette, cioè, ehm, di tutti i giorni?
Mh-mh. Allora, mhmm, quando facevo questo corso e ti parlo di un bel po' di anni fa, non non c'era ancora stato l'avvento poi di tutte queste piattaforme di serie TV, cose. Tendenzialmente era abbastanza importante avere una formazione a livello di dizione e non sbagliare nulla perché non veniva consentito il minimo errore. Ehm, adesso, di tanto in tanto, mi sem mi sembra di captare qualche errore di dizione, sembra che lascino, ehm, passare un pochino di più, ehm, qualche piccolo accento, piuttosto che qualche piccola, appunto, influenza dalla regione da cui si proviene.
Okay. Okay, quindi non una cosa, ehm, stratosferica nel piccolo è tollerato, diciamo. Mi è chiaro. Grazie molte per aver chiarito il punto, nel senso che è stato una chiacchierata molto interessante di un mondo che magari non si conosce così tanto.
Esatto. Mhmm, grazie a te.